على الأغلب آه، يعني أنا مثلًا مش بالاقي cases حلوة لموبايلي غير أونلاين، ما بالاقيش أي حاجة ترضيني وترضي شخصيتي غير في الأونلاين ل لموبايلي، يعني دي مس دي مشكلة عامةً بالنسبة لي <chuckles> علشان ما فيش حاجة بتعجبني في المحلات.
ف في منصات <laughs> في منصات معينة في الأونلاين بتستخدميها بكتير أو بترشحي بيها لحد من قرايبِك، زمايلِك، كده؟
أنا مش باستخدم أو مش باطلب غير من SHEIN، فأنا دايمًا بارشح SHEIN بصراحة جميل.
إمم. معظم البنات بيطلبوا من SHEIN، <laughs> كله فعلًا بيطلب من SHEIN، لبْس، جِراب أو كده. والمحلات بالنسبة للي بيش ب بيطلب مثلًا أونلاين كتير، إيه ال ممكن التجربة اللي يشوفها في المحلات وما يلاقيهاش في الأونلاين؟
<laughs> أيوه ده حقيقي، كلنا بنعمل كده. إمم. ممكن يلاقي حاجات بquality أحلى في المحلات، ممكن ما تكونش موجودة في الأونلاين، يعني مثلًا أنا كنت جِبت جاكيت قبل كده من محل آآ، كان جميل جدًا بس شُفت واحد شبهه على الأونلاين الquality بتاعته في الreviews مش حلوة، ما هو باين عليه، يعني هي الصورة بتتكلم وشكل الخامة بيقول أنا مش حلو، فلأ فيه حاج
تمام. تمام. إمم. اللي هو عرفتِ تقيميه قبل ما تجيبيه.
آآ، ب أصل بيبان على فكرة على الصورة بيبان كده على منظر اللبس، يعني <tsk> يعني اللي بيلف وبيشوف وعارف وبيركز في التفاصيل هيعرف يعني، إحنا كبنات هنركز في التفاصيل فهنعرف.
تمام. إيه ده! م مجرد نظرة آه، مجرد نظرة تعرفوا كل حاجة.
فبالضبط يعني، لأنه عارفين ال الخامات وعارفين الأشكال وعارفين اللبس بيظهر إزاي خص خاصةً لبْس البنات بقى بالذات.
تمام. مضبوط. أنا كنت مبسوط جدًا بالحديث معاكِ، وأتمنى نتكلم مرة تانية بإذن الله يعني.

أنا بتعجبني العروض حتى لو في حاجة مش عاوزاها يعني، الله د ده مش عارفة إيه عليه خصم كام في المِيّة بتاع، تمام ماشي، بس أنا مش عاوزاه بس مش مشكلة، بس أنا يعني لفت نظري العرض، فهمت، بس ما دام الحاجة مش عايزاها خلاص it's ok يعني، ما باقعدش أعيط عليها أو أروح أجيب حاجة مش مهمة أو كده، فهمت؟
تمام. تمام، حتى ال الحاجات مثلًا اللي هي غير اللبس أو الكلام ده، اللبس أو الهدوم بتبقى حاجة بسيطة يعني بالنسبة للأونلاين ممكن تشتريها والغلطة فيها مش بتكلف أوي، هل مثلًا بتجيبي برضو إلكترونيات آآ، موبايل آآ، الحاجات دي كلّها بتجيبيها أونلاين أو كده، والّا محلات برضو؟
آمم، بُصّ أنا مرتين طلبت سماعتين مختلفتين، مَرّة واحدة لينوفو ومَرّة واحدة HP.
احكِي لي كده التجربة دي. تمام.
اللينوفو ما كانتش حلوة وباظت بعد كام استخدام، و وسماعة فصلت ما بقيتش تطلّع صوت، والشاحن بتاعها وقع اللي هي الحتة اللي تحت دي عشان بتتشحن منّها، وما ما كانتش حلوة خالص، بس الHP كانت تحفة، تحفة، تحفة، ولحد فترة قريّبة هي كانت معايا بس للأسف أنا كنت في مشوار وفي سماعة منهم وقعت، الف السماعة اليمين وقعت آآ، الشمال، آه، ف هو الموضوع ضايقني خالص بصراحة، لأن السماعة كانت حلوة كانت عجباني.
تمام. ياه! إمم. بتحصل كتير دي، <laughs> مضبوط، تمام. إمم، لأن هي حاجة أنتِ بتحبيها، إمم، حاجة أنتِ بتحبيها.
آه، أنا ما احبش حاجتي تضيع عامةً ولا تبوظ والحاجات دي، يعني حاجتي، ممتلكاتي، مقتنياتي كُلّ الحاجات دي غالية مهمًا كانت رخيصة هي غالية عليَّ، فما احبهاش تضيع، فأنا ما كنتش مضايقة على البت على ال على السماعة إمم.
تمام. يعني هنا يعني هنا أنتِ من النوع أنتِ من النوع اللي بيحافظ على الحاجة أوي، يعني
آه آه جدًا.
تمام طيب ال السماعات دي كانت بالنسبة لسعرها أو بالنسبة للحاجة كانت قيمة مقابل سعر والّا عادي؟
فأنا إيه؟ إمم، يعني إيه كم ثواني مش فاهمة قصدك؟
يعني مستاهل يعني ال السلعة دي مستاهلة السعر اللي أنتِ حطيته فيها والّا لأ؟
آه، آه أيوه، بصراحة تستاهل جدًا كمان آآ، أصلًاHP ماركة حلوة يعني، ف لأ، ك كانت مناسبة جدًا.
الHP أو اللينوفو؟ إمم. تمام، طيب في إيجاز كده نصيحة كده لو ال أي حد مثلًا بيشتري أونلاين وما بيشتريش محلات، أو بيشتري من محلات وبيشتري أونلاين، نصيحتِك إيه له، أو يعني تحبي توفّقي بين الحاجتين دول إزاي، إزاي ي شخص يوفق بين الأونلاين والمحلات؟
إمم.